作業スプスペースなんですけど、普段どんな風に整えて整理されてますすかね？
はい。 あ、そうですね。僕の場合は、じゃ、あの、ちょっと家の中にあの本当に小さいデスクで、あの、あ、ちょっとしたアトリエみたいにスペーなスペースにしているその部屋があり <chuckles> まして、あの、はい。あの、そうですね。レザークラフトとかレザーカービングっていうあの、革に彫刻を彫って、それをこうあの、財布とかバッグとかに仕立てるっていうものを、こう、ちょっと先生について10数年やりつつ、その自分で販売もしつつっていうものをちょっとこうやってきてまして。で、それでこう、複数ある業のうちの1つっていう感じで、そんなに大きいビジネスではないんですけれども、まちょっとそういう感じであのアトリエにあのアトリエみたいにして、そうですね、1室を。でそこでちょっとあの作業スペースに、えっと、こう変えてやっているっていうところがあるんですが、そのお話をちょっとしたいと思います。はい。
はい。 あ、じゃあ結構広めなんですかね。あの、それともなん結構、物がたくさんあるような感じで、革のしちょう、しものとか、に囲まれてるんすか？それとも結構整理整頓されてます？
あ、えっ あ、えっとそうですね。革も あ。 そうですね、はい、あの、革もこう、えっと、巻いたやつだとそうですね、結構長くなっちゃいますんで、それがこう何十本かありまして、で、そうですね、広げると本当に大きいんですよ。あのいってんごめーとるか2mぐらいあるやつで、長さがですね。それでえっとそうですね、横幅も1mちょっとぐらいあるので、それをこう丸めてこうちっちゃくして、あの紐で、しぼ、縛って、それをこう、なんか積み重ねて置い <chuckles> とくっていうスペースとかあったりとか、はい、なんでそこ
ええ。 ええ。 はい。 ええ。 それがなんか革の革のあの、その、保存の仕方がそういった感じが多いんですかね。なんか、丸めてひもでくくってっていうのがベスベストなんですかね？
あ、そうですね。はい。でかそうですね、丸めてこう紐で縛って、で、あのそうですね。はい。で、なるべくこう、あの、あの湿気を吸わないように、あの、新聞紙とか、あの、油紙でこう巻いて置いておくっていうのが
ああ、包む、はいはい
はい、あの、通常的なやり方ですね。それがあの、うん、まず革を置くスペースですね。はい。
ええ。ああ、そうなんですね。で、革の、も革があって、でさらにその、道具とかっていうのも結構たくさん、し、そういう、スペースが必要になったりするんですかね？
はい。 はい。 そう。 あ、そうですね。あの、革のその基本的なその内具みたいな、その、えっと、例えば、あの、カシメとかホックを打つ、えっとはい、道具とかそういったものとか、あとあの、ああっとそういったものをこうバチンと切って、ん、直す時にこう金具を切る金切りバサミみたいなのがあるんですけど、それをこうあの、引っ掛けておくところとか、なのでその壁のところにもこう自分 <chuckles> で作った、あの、ラックというか、そういったものがあって、はい。で、そこに、こう、なんかこう、何ですかね、こうフックみたいなやつを、あの、ホームセンターで買ってきたようなやつをこうつけて、それかけておくみたいなはい、<chuckles> そんな感じのスペースもあり、あるので、結構立体的にそうですね、あの、え、壁まで使って、はい、結構スペースは確保しているという感じになりますね、はい。
はい。 ええ、はい。 おお。 はい。 なるほど、だから結構自分なりにアレンジして、そのホームホームセンターとかで使えるそのなん、あのちゃんと整えるように。なんか、アレンジされてるっていう感じなんですかね。はいはいはい。
うんうんうん。 はい。そうですそうです。 はい。 アレンジして、そうですね、こう引っ掛けるところも結構自分で作ったりとかして、まあ、なんかこう、本当にないものは自分で作るみたいな感じのそのマインドで、はい、ま、ちょっとずつこう本当に6畳ぐらいの6畳、4畳半、ま、4畳半よりちょっと大きいぐらいですかね。でもまあ色々物も置いてあるので、ん、ろくじょうのスペースを結構有効活用しながら、うん、やっているっていう感じですね。あの、工具一つとっても、あの、レーザーカービングって、その、なんか、こう、とんかちでこうたた叩いてこう、あの、何て言うんですかね、紐紐じゃない、糸で、こうあの、仕立てるようなものの他に、あの、なんて言うんですかね、こう川を立体的に掘るっていう技術の方、どっちかっていうと僕そっちの方が専門なので、そっちをはい。で、そっちの方はあの工具も <chuckles> 結構ありますね。それはあの引っ掛けたりできないので、ま、専用のラックがあって、それをあのテーブルの上とかにボンボンボンと並べている感じですね。はい。そうですね。
なるほど。 なんか、はい。 はい。 うん、はい。 ああなるほど、はいはい。 ああ、そういうことですね。 はいはい。え、あれですか、一人暮らしですか？それともなんかそのパートナーとか誰か家族がいるって感じですかね？あ、なるほど。
あ、はい。一応あの家族で、うん、あの暮らしていて、はい、そのいっしつを、あの、はい、使っているという感じですね。はい。
ええ、なるほど。じゃ、ちょっとじゃあ、家族さんの理解をえ理解を経て、でなんか、まあ逆になんかあれですか、そのパートナーがとか、まあそのまああの子供がいたら、そそういうのにはなんか興味あって、関わってきたりとか、これ、作りたいんだけど、とかなんかそういう会話も生まれたりとかあります？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
はい。 はい。 あ、でも子供はいないので、あの、そこは結構、あの、なんていうですか、柔軟にこう、なんか、はい、あの、あれですけど、ま、子供がね、そのいたらいたでそういうあの、なんかこう作るとかなんとかっていうのも結構そういうのも楽しいかなっていうふうに思うんですが、今のところちょっといないので、そうですね。ま、あの、スペースを普通にはい、あの、活用して
はい。 まあ教えるのも楽しいですよね、うん。 じゃ、そのパートナーの方は、なんかそれにはい入ってくるというか、なんか、関わってきたりするんですか？
あ。 いや、でも、そんなにあの、なんか、あの、用事がある時は、あの、なんかノノックしてっていうか、はい、それでこう開けて開けてきてくれてっていう感じぐらいなので、そんなにあの、なんかこの作業スペースを干渉されるみたいなことはないので、まあ、あの、ま、ある意味、一つのちょっとした仕事場みたいになっているので、ま、そういう感じですかね。そこでこうデスクワークやったりっていうのも、まあ、してるんでね。はい。そうなんですよ、はい。なんで、あの、アトリエ兼作業場あ、そうですね、そうですそうです。
ああ、はいはいはい。 ええ。 はあ、はいはい。 ああ、そうなんですね、だからそうまあ基本的には仕事場というか作業場。プラス仕事場っていう感じで。なるほど。
ええ、そうですね。アトリエ兼その、ま、普通に作業場、仕事場にしているっていううん、そんな感じですね。なのであまりこう人が入ったりはしないです。はい。
はいはいはい。 で、そのなんか、まあ、そのアトリエとその作業スペースの中で、まあこだわった、あの照明とかなんかデスク周りのこどもも、小物とかで、なんかお勧めのものとかって見つけたりあったりします？
はい。 はい。 あ、はい。 あ、そうですね。あの特に、そのなんか、照明とかこう、なんかそういったもので、なんか、こだわって、こうなんか、なんか、おしゃれにしようっていうのはもう全くなくて、ただそのえっと、動画を撮ったりしてるんですよ。あの、その作業している、その、うーん、ものを上からこうちょっと、こう、あの、俯瞰して撮るような感じで、あの撮って、それを、こうなんか、インターネットであの YouTube だったりなんだったりに結構流したりしているので、で、はい、あの編集してですね。はい。で、動画としてそのま
はい。 ええ。 お、はい。 あ、YouTube もやられてるんですね。ええ。
あ、そうですね。YouTube とか、あの、そういう動画系の方も結構そうですね
はい。 ま、でも、今の時代、多分みんなやった方がいいぐらいのレベルですからね、今。しかもそれを
あ、もうみんみんなやった方が本当にいいですね。はい。
多分、で、なんかもう、ま、最初、でも、そんな恥ずかしい人はやっぱいると思うんですけど、やっぱそれも、かんど、どうでした？大丈夫でした？それは。
はい。 あ、あの、別に顔出しとか、あの、してる訳じゃないのたまに、あの、声を出して解説したりはしてるんですけども、あの、なんか、そうすね、か別に顔出す訳でもなく、あの、<chuckles> 作業してる所をこう映して、こうゆうの作ったよ、みたいな感じでやってるので、あの
ああ、はい。 ああ。 で、やっぱファン、でも、増えて来ました？
あ、そうですね。ま、ちょいちょいですね。でも、そやっぱりその、レザーカービングとかそうゆうものって、ニッチなんですよね、ジャンルが。なので、あの、コアな人しか見ないので、ほんとにそんそこまで沢山ってゆう感じではないすね。何万人もいる訳じゃないです、はい。そうですね、はい。
まあ、確かにニッチですね、はい。 ま、なんかでも、楽しめたらいいですよね。その、楽しみで続けてる事が、多分いいと思うんで、なんかアウトプットとして。
そうですね、はい。なのでそうすね、はい、あの、続けていくってゆうの、結構念頭に置いて、で、まあ、結構、あの、やすみやすみなんですけど、もう5年位やって <chuckles> るんではい、なんで、ま、続けてる方かなってゆう <chuckles> 感じはあるんですが
で ええ、そうですね。だ、そうでしたら 出来たら、それでなんか商品とかね、売れたら、まあ、いいですけど。うん。ああ、なるほど。
はい。そうですね。うん、一応、そこであの、うん、あの商品も、こう、まあ、自分で作った物を溜めといてもしょうがない <chuckles> じゃないですか。だから、いち、こう、まそうすね、はい。あのプッシュしてってゆう感じでは、一応やってるんですけど、ま、あの、おすすめの商品ってゆう、あの、え、おすすめの、なんてんすか、その、えっと、照明とか、そういった物ってゆうお話だったんですけども、ま、そういった、YouTube をするに当たって、こう、なんてすかね、こう、フレキシブルアームみたいなやつを、あの、テーブルにこう挟んで、あのはい。<chuckles> そうですね。はい、くるくる、こう付けて、それで、あの、こうアームをこう、なんてんすか、じ自在に動かせるようにして、カメラで、あの、俯瞰した状態で撮るってゆうのと、そのフレキシブルアーム凄い便利 <chuckles> だってゆうのと、あとはその、照明ですよね。照明も、あの、なんか、人の顔をこう撮るような照明って、丸型のやつとか結構あると思うんですが、あれを、あの、アームに付けて、あの、下を照らして、あ明るくしてはい。って <chuckles> ゆうのをやってます。なので、動画配信とか、動画をやってる方にはいいかもしんないすね。この、あの、あんまり顔に関係ないかもしん <chuckles> ないですが、はい。
確かに、使って欲しいですよね、良さが、やっぱ感じて。 はい。 はい。 ええ、へえ。ああ、角度付けて、カメラ付けるやつですね、はい。 ええええ。 おお、はい。 はい。 へえ、ええ。 なるほど、はいはい。 まあ、でもね、映り方とかって、やっぱ、大事になってくるんで、なんかやっぱ、そうゆうこだわりの物が、あった方がいいですよね。なるほど。ま、あとはなんか、失敗ね、それだけなんかやってると、やっぱ失敗してる事もあると思うんですけど、なんか、しやってみて駄目なこ事とか、まあ、か、も、逆にそっから学んだ事とかあればあります？
そうですよね。はい。やっぱり明るい方がいいんで。 そうですね、はい。ま、そこら辺ですはい。 あ、はい、そうですね。 あ、うん。そうですね、あの、ほんとに技術的な所の失敗談なんて、もう、ん、山ほどあるんですよ。<chuckles> も、毎日のように失敗してるんで、<chuckles> 失敗の方が多い位なんですよ。なので、ま、失敗から学ぶ事ってゆうのはほんとに多くて、寧ろ成功してる時は、逆に不安な位なんですけども、その、失敗してるってゆうのは、もうほんとに技術的な所で言えば、革とかですと
はいはいはい。 はい。
あの、えっと、水をこう、はけるのに、こうほんとに革によって、水分を含む、含まないってゆうのが、結構、その如実に違うんですよね。うん。で、その
で それはなんか、あの、革の古さ、新しさとかも関係するんですか？
あ、古さ、新しさ、ってのは、案外そこまで関係ないんすよ。はい。ただ、その革の、その、えっと、質どこん、その、部位とかもそうですけど、その、なんか滑し方によるとか、そうゆのもありますしはい、あと、コーティングされてたら、全く革吸わないので、水を、はい、そこは、そりゃもうカービングとか出来ないのではい。そもそもが、そうゆのは、はい、ダメですよってゆう事なんですけど、それで結構、あの、み水分調整とかを、こう、うーん、どこだろうってゆって、あの、誤って、こうなんか、あの、ガタガタになっちゃったり、表面、それでちょっと、これは商品には出来ないなみたいな感じの物も結構あるんで、そうすね、結構そうゆう所の失敗談ってゆうのは、もう、うーん、バリバリありますね。<chuckles> はい、沢山あります。
ああ、なるほど。はいはい。 ええええ。 はい。 ああ、そっかそっか、そうですよね、はい。 はい。ま、後は、あの、作業スペースっていう事で、なんか、作業スペースを作って、こう、なんかつつく作ってく上で、なんか失敗してしまった事とか、お勧めな事とかってあります？
はい。 あ、はい。あ、そうですよね。そうですそうです。その、お話の本質本筋に、そうすね、合わせてと、その作業スペースにまつわるお話とゆう事で、えっと、例えば、そうですね、あの、うーん 作業台作業台、そのテーブルの上に置こうとしている、あ、おこ置こうと思って買ったものが結構でかすぎて、あの、その、なんかあの、えっと、例えばラックみたいなやつだったりとか、ちょっとこれは厳しいなっていうのをこう、あの、うん、そういうサイズを間違えたとかっていうのは結構ありますかね。うん。そうですね。であとは縦長にこう、あの、そうですね、いろいろこう収納するやつを今使っているんですが、やっぱりこうそうですね、うん、テーブルにあったものとか自分のその、うーん、そう作業するスペースと物を置くスペースっていうものの配分を間違えると結構悲惨なことになるかもしれないです。はい、そこはありますね。はい。
はい。 うん、はい。 お、はいはいはい。 ちょっとなんか、あれですよね、なんかちょっと専門的なことというか、やってみて感じてったことですよね、なんか、あの。
はい。 そうですね、はい。うん、そうですね。はい。
なるほど、なるほど。はいはい。で、物はあれですか、その減らしたい派ですか、だからやっぱその作業スペースの中で、それとも、なんかこれからも増やしてって、なんかいい物があればって感じですかね。
はい。 ああ。 あ、ま、確かにその、うんいい物があればどっちかっていうとどっちかというとその今の、え、使っている物とそのま、変えていくこともあるかもしれませんけれども、やっぱりそのある程度使っている物って愛着が湧いてくるんですよね。え、はい。
ええ。 ああ、それは皮もエイジングと一緒ですね、それは。
エイジングと一緒です。まさにその通りですね。ほんとにあの、皮にこう、あの、なんかフットオイル、ニートフットオイルみたいなやつをこう、あの、かけて、それでエイジングしていくみたいな、そんな感覚と同じなんですけども、なんかその、え、愛着が湧いているものはちょっと手放したくないなっていう風に思うので、どちらかというと、ま、このままで、うん、やっていって、うん、減らすっていうことはね、でも結構厳しいかもしれないです。あの必要なものが置いてあるので、うん。
ああ、あとはなんか、やっぱ手に馴染んでくるんで、その馴染みっていうのが、いい感じになってきますよね、多分。
すそうですね。はい。ほんとにそれはあって、ほんと金属、金属とかそういうものでも、なんかこう、手が馴染んでいくんでしょうけど、なんか、あの、そのもの自体が馴染んでいるような感覚に、あの、落ちることがありますね。ほんとにその、うん、金属をこう扱っていて、こうやってやっていても、色々こうやそうですね、うん手がそれに馴染んでいくんでしょうが、もちろん金属が変形するわけじゃないので、ただなんかほんとにこう、はい、あのそれじゃなきゃダメっていうふうに、うん、き金属一つとってもそうなっていくので。なので、そうですね、減らすっていうことはないですね。ただ、やたらとこう増やしたいとか、新しいものに変えたいっていうことも、そんなにないんで、うーん、ま、そうですね。ま、今のこの現状プラス必要なものがあれば、買い足していくっていう方ですかね。はい。
うーん、なるほど。 はいはい。 ええ。 現状維持。はい。 で、スペースどうですか？スペースは大きくしていきたいですか、できたら。そのその、パートナーの了解を得たりとかするんであれば、できたらもっと増やしたいとかあります？
ああ、あの はい。 うん、まあ、そうですね。ただまあ、1人で、うん、やれることって結構限界があるので、まあ、それを例えばもう少しこう事業を大きくするみたいな感じになってくれば別なんでしょうけど、ま、そこまであの、大きくしてこう、そうですね、逆に、今のその、お客さんとか、やってることっていうのが、こう、なんていうんですかね、こうやってる内容が薄くなっていくのがすごく嫌なのではい、なので、そこはあ、そうですね、はい。なので、そうですね、スペースをそんなにめちゃくちゃ拡大したいってのふ風なことはないですけども、例えばあの、ちっちゃい、その、なんて言うんですかね、その、えっと、なんか、ま、ちっちゃい小屋みたいのを建てて、そこに、まあ、あの、スペースを移すとかっていうのもそうですね、それも結構おしゃれかなっていうふうには思ってますね。そうですそうです。はい。そういう感じのちょっと憧れみたいなものはあるんですけれども、はい。ま、今のところのスペースの大きさといえば、そこまでめちゃくちゃ拡大しようとは思わないですね。
ああ、はい。 ああ、はい、なるほど。 うんうん、確かに。ね、確かに。職人のような、え、さ作業になってきますもんね、基本的に。 はい。 ああ、いいっすね、ガレージみたいな。 なんか、海外とかでもよくありますよね、はい。 ああ、なるほどなるほど。
はい。はい。 うんうんうん。はい。
それは確かにそうですね。で、いい感じにその、撮影ができてって、もっと、クオリティを上げてってっていう作業をしていって。
そうですね。 そうですね。はい。で、徐々にその、なんか、うん、夢のある方向にちょっと、はい、小屋であったりとか、作ったいなと思ってます。はい。
そうですね。で、それで で、自分のものが売れてったらいいですよね。はい。
そうですね、はい、はい、そうですね。
確かに、はい、本日ちょっといろいろお話聞けて良かったです。はい。ありがとうございました。
はい。あ、いえいえ、どうもありがとうでした。なんかこういろいろ作業スペースの話って珍しいお話だったんですけど、話しできて良かったです。
そうですね、でも、はい。はい、また何かあればよろしくお願いします。